اتعاملت مع الموضوع دوَّة بعد كده لمّا يعني بالصدفة البحتة آآ، كنت باتفرّج على اليوتيوب، وب ويعني باشوف شوية حاجات وكده فظهر قدّامي فيديو آآ، في شوية شرح بسيط أجنبي لمادة من المواد اللي هي كان عندي مشكلة فيها، <tsk> فأنا اتفرّجت على الفيديو لقيت إن الدنيا م لقيت إن الدنيا اللي هو آه ال آه جت لي من السما بالضبط آه، يعني اللي هو أنت تخيّل قاعد محتاس في كل ده وبعد كده تتفرّج على فيديو بالصدفة، اللي هو عامل زي بالضبط كإنّك أنت بتتفرّج على على اليوتيوب مثلًا في قانون لعبة أنت ما تعرفهاش مثلًا، يعني أنت ما بتعرفش مثلًا تلعب شطرنج، دخلت تتفرّج على اليوتيوب على على ف على آآ، قواعد لعبة الشطرنج <tsk> فلقيت إن الشطرنج دي لعبة جميلة فبدأت تعرفها أكتر، أنا حصل معايا نفس الكلام ده مادة من المواد لقيت فيديو خاص بموضوع كان كان مقرّر عليَّ واتفرّجت عليه <tsk> لقيت إن الدنيا طَب سهلة أُمّال أنتم معقدينها ليه يا جماعه، وبدأت لقيت إن الدنيا بس هو م مجرّد عارف اللي هو إيه يعني كسر حواجز بس.
تمام. كويس. آه أنت ج جت لك جت لك من السما يعني. <chuckles> تمام. كويس. ماشي.
آآ، والحاجات الصعبة آه.
ده حلو ط طَب طب أنا برضه عايز اسألك سؤال ه هل أنت هل أنت اكتشفت في اللحظة دي إن ال إن أنت كنت مثلًا عامل جوّه دماغك فُقَّاعة كده، ب بوَهم كبير إن في مشكلة كبيرة آآ، ف في وقتها يعني، ممكن أنت دلوقتي ما بق ما بقيتش شايفها والَّا والَّا هي كانت والَّا إيه بالضبط؟
ال آه الفُقّاعة الفقّاعة كان الفُقَّاعة كان عاملها الخوف مش ال مش القلق من المواد، و واختراقي للفُقَّاعة ديَّة جِه عن طريق الصدفة، زي ما باقول لك أنا م يعني فاتح اليوتيوب وبا با باتفرّج عادي، آآ، حاجة اللي اخترقت الفُقَّاعة ديَّة، أنت فجأة لقيت نفسك جوّه الفُقَّاعة، وبتتعامل معاها يعني، أنت أنت أنت عدّيت من من الفُقَّاعة من جوّه مش من برّه.
تمام. بالضبط.

آآ، فكرة إن أنا قاعد قدام ال الحاجة اللي بتتشرح أنا مش فاهمها، ب بابُص على امتحاناتها والأسئلة بتاعتها، برضه مش قادر أتجاوب معاها، مش قادر أتقبَّلها. فكرة إنَّك أنتَ خلاص أنتَ بتيجي لك- اللي هو زي ما بيقولوا بالبلدي كده- قرَفة، خلاص أنا م مش قادر، مش قادر يعني مش قادر، اللي هو من ب ب يعني بدون إبداء أسباب ل لحد أو لنفسك حتى أنتَ بتقول: "خلاص أنا أنا مش قادر، هيحصل إيه يعني؟ المواد دي هتفضل معايا مثلًا هامتحنها بعد فترة، هتأثَّر عليَّ في الدرجات هتأثر عليَّ في التقدير العام، مش مهم. خلاص أنت بتوصل لدرجة خلاص أنا مش آه.
أيوه، تمام. امم. تمام. يعني أنت أصلًا أنت أنت ما أنت وصلت لمرحلة إن أنت ما بقيتش مهتم أساسا بال بالفكرة كلها، خلا عايز أخرُج من طِب دلوقتي.
هي هي آه، أنتَ دخلت آه أنتَ دخلت في مود تاني، دخلت في ضغط تاني على دماغك كده، آآ، خلاص خلّاك تحس إن لأ، الدنيا مش مش هتكون سهلة يعني.
طيب طيب، اتعاملت اتعاملت مع ده إزاي؟ يعني هل مثلًا اخدت موقف معيَّن مع حاجة زي كده، والّا أنت أصلًا ما كنتش حتى بتحاول تاخد موقف؟
ال للأسف بقى، ما هي دي بقى دي دي النُّقطة اللي أنا ضيَّعت نفسي فيها، إن أنا ما حاولتش أتعامل مع الموضوع من منظُور آخر. نظرًا لأن الناس كلها كانت بتتكلَّم إن الموضوع سهل، أنتَ لمّا بتيجي تحِس الناس كلها بتتكلَّم عن حاجة سهلة وتيجي تسألهم أعمل إيه فيها، آآ هيوصل لك شعور إنَّك أنتَ يعني آآ، أحمق مش عارف تتصرَّف، آآ أو إنَّك أنتَ أقل من الناس دي كلها. آه، آه، آه، بالضبط، لأن هي أصلًا السنة كلها بتتوصف إن هي واحدة من أسهل السنين. فكون إنَّك أنتَ كون إنَّك أنتَ الناس شايفاك بتسأل عنها فهيعرفوا إنَّك أنتَ لأ أنتَ واحد ضايع و و ويعني وخلاص كده، فأنا ي آه، بالضبط، فأنا اخترت ساعتها إن أنا آآ، أسكُت وأكبَّر دماغي آآ، على إن الناس ممكن ت يعني تقول: إن أنا "هو إزاي مثلًا مش عارف يتصرَّف في حاجة زي دي، دي حاجة سهلة." أو كده.
آه آه، ده بالنسبة لل للمواد، أو بالنسبة للمواد اللي كانت في الترم ده. تمام. تمام. مش مهتم أصلًا بأي حاجة. تمام. يعني يعني أنت اخترت إن أنتَ إن أنتَ تسكت علشان ما حدش ي إيه، <tsk> ياخد فكرة عنك مثلًا غلط.
بالضبط.